Мой мир просто рухнул пару месяцев назад. Вот, у меня были отношения, 5 лет буквально. И, ан он она, вот, сказала мне, что больше не любит меня и уходит. Это, конечно, не было какой-то внезапной ссорой, да, мы долго, вот, как-то отдалялись долгое время. И последнее время я уже начал понимать, что у нас какой-то кризис происходит, в принципе. То, что, э, каждый раз такие ссоры. И вообще, когда мы живем, я, вот, понимал, что, э, человек, буквально, нам некомфортно, с одной стороны, иногда, вот, я вообще чувствовал, что мы какие-то соседи просто, а не именно в отношениях, и сейчас он уже, а, она, вот, не живет со мной, я осталась я остался, вот, тоже один. И самое, как бы, <chuckles> ужасное, э, тут каждая вещь, потому что она жила со мной, и здесь каждая вещь как-то напоминает о ней, о наших планах. Мы, вот, э, собирались, вот, через два года пожениться, и, вот, я переживаю всё это как-то сразу, сейчас очень <chuckles> трудно вообще пережить и начать уже новую жизнь. Поэтому хотелось бы от тебя каких-то советов, э, такие первые шаги, как я могу, э, пройти через этот путь и уже, возможно, начать новые отношения или же, просто, вот, чтобы силы появились, чтобы <chuckles> эффективность об а опять, м, а, выросла.
М. М. Мгм, понимаю, мгм. Мгм, мгм. Мгм. М. Мгм. Слушай, ну я тебе очень сочувствую, понимаю, действительно, разрыв отношений- это всегда тяжело, и не просто из этого выбраться, и действительно, эмоционально я понимаю, что тебе очень трудно. Давай попробуем, да, смотреть на эту ситуацию с разных сторон, и может быть мы найдем какие-то варианты, которые позволят тебе как-то эмоционально чувствовать себя лучше. А насколько я да, да, да. Сколько я понимаю, то есть вы уже разошлись, ты говоришь, что, ну, в квартире, там, где ты живешь, осталось много вещей, которые тебе, а, о ней напоминают. Правильно?
Определенно, да. Вообще давай. Ну да, именно.
Мгм. А скажи пожалуйста, вот какие эмоции, или может быть какие-то у тебя есть трудности, вот, эмоции, которые ты испытываешь прямо сейчас и, может быть, трудности, с которыми ты столкнулся после того, как вы расстались?
А, окей. Ну, вообще, наверное, мысли в основном, мысли лезут, там, что я не справлюсь, что она, вот, ушла из-за того, что я был как-то недостаточно хорош для неё. Но я в принципе не сделал ничего, потому что, <laughs> а, у меня есть свой определенный план, но, в принципе хочется уже как-то пройти этот этап. У меня, вот, каждый раз, вот, не знаю, э, а Когда я кушаю, особенно это наступает, потому что всегда я кушал именно с ней, даже если она мы не разговаривали, а просто рядом, вот, какое-то ощущение физическое, да, то, что, вот, человек рядом сидит, вот это было, а сейчас, вот, как-то сложно вообще привыкнуть к Ну, вроде бы, в норме, многие люди так и кушают, но для меня это, вот, впервые за последние несколько лет, и очень сложно проходить через эти эмоции, да, мысли, конечно, появляются. Ну такая вот история сейчас.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, я понимаю. М. Мгм. Да, это всегда самое начало, когда отношения р закончились, это всегда тяжело и, там, чувствовать боль и, может быть, там, какое-то разочарование или обиду- это вообще нормально. А скажи, пожалуйста, да, у тя есть, может быть, поддержка от друзей или семьи? И вот, там, есть ли она, и вообще готов ли ты её принимать как-то?
Хорошо, да. Хорошо. Ну вообще я не был как-то готов долгое время принимать поддержку. А, в принципе подруги мои знали, что, э, у меня вот коллега есть, ну, мы с ней очень часто общаемся, она, вот, близкая по юмору, п поддержка она очень хорошо дает. Поэтому она мне говорила, звонила, предлагала ещё приехать, возможно, там, погулять. Но я отказался изначально. А вот пару месяцев я буквально, вот, ни с кем не общаюсь сейчас. Ну именно, вот, вых выходить, там, не знаю, выпить, если это долгое время у меня было в норме, да, я выходил очень часто. Сейчас, вот, не знаю, мне как-то, во-первых, стыдно, наверное, что люди увидят, э, меня в таком очень болезненном состоянии и начнут, вот т там, слова поддержки давать. Я не особо как-то привык к этому, э, чувствовать себя слабым именно, да. Ну единственно, наверно, поддержку я получаю от мамы сейчас. Моя мама она- психиатр, э, по професс психотерапевт, точнее. И она, вот, в принципе очень хорошо умеет все объяснять, но мне кажется лучше будет все-таки, к психотерапевту настоящему. Ну в смысле <chuckles> человек, который не знает меня, чтобы я не боялся как-то
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну да, да, чтобы это был не родственник, да, да, да.
Именно, да. Потому что мне н как-то стыдно некоторые вещи ей рассказывать, поэтому, возможно, я тоже подумаю о такой профессиональной поддержке. А, да. Спасибо тебе за эту идею.
Мгм. Ну, действительно, если ты говоришь, что тебе мама близка, и ну, вот, потенциально такая психотерапевтическая, психологическая помощь тебе могла бы помочь, то действительно, наверно, обратиться к специалисту, но не родственнику и не другу. Может быть, для тебя было бы, да, это более лучшим вариантом, чем вот ты говоришь, что там с подругами, и с близкими обсуждать н не очень комфортно, правильно я поняла?
Хорошо, да. Да, абсолютно, вот как-то стыдно, что ли, во первых. И какой-то страх, что меня осудят. Вот, что-то такое. Из-за этого, скорее всего, мут нужно, э, к тому человеку, который меня не знает, пойти, да.
Мгм, мгм. А, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, как можно такого человека найти, то есть где вообще, как как начать с ним общаться?
Хорошо. Ну, вообще, я никогда не обращался раньше, потому что нету особого, такого, понимания, где их вообще находить. Социальные сети, возможно. Я знаю, что есть какой-то телефон там доверия, но честно, тоже, не могу, именно, найти это. А пока что, прям точной такой опорой, точней, а, м, ссылки, или же где я могу найти, пока что у меня нету, поэтому тоже это не что-то конкретное сейчас. То, что я собираюсь позвонить, у меня вот нету пока что конкретного, э, плана. Да.
Мгм мгм. М, мгм. Да, я понимаю. Смотри, на самом деле, сейчас есть очень много таких и сервисов. Э, и они есть онлайн, офлайн и разного формата. И, наверное, тебе да, можно было бы подумать о том, какой формат тебе больше подойдет. Потому что есть люди, которым более важно, н такое, физ общение на каком-то физическом уровне, да, и они, конечно же, в этом случае, а, выбирают именно офлайн-сервисы, да, там когда можно прийти в кабинет к человеку, и с ним там с глазу на глаз поговорить. А есть люди, которым такой формат, наоборот, кажется, ну, может быть из излишне близким, да. Плюс иногда там могут, там, не совпадать расписания или, если человек живет, например, в другой стране, то очень тяжело найти, а, человека, с которым можно было поговорить на своем языке, да. Иногда важно говорить на своем языке, да, просто потому что, а, на нём легче выразить вот эти свои отно ощущения, да. Поэтому можно попробовать, если тебе подойдет, различные онлайн-сервисы и в них есть, как правило, варианты выбора. Ну, то есть ты можешь выбрать, на каких болях и сложностях специализируется тот ал или иной специалист, также пройти какую-то такую предварительную встречу, чтобы понять, насколько вы друг другу подходите. Потому что специалист, да, может быть профессионалом, но при этом он может как-то не подойти те по духу, да. И вот тут ты можешь, как бы, выбрать и найти того человека, который тебе максимально подойдет. Как тебе такой вариант?
Круто, да. Ладно, да. Ой, очень сложно, да. Отлично, да. Ой, слушай, вообще идеально, потому что, наверно, это останавливало меня, потому что вот, находясь в эмиграции, я старался находить вот именно психотерапевтов. Они, в принципе, очень много русскоязычных, а именно русскоязычных терапевтов мало. Потому что у них, н ну, таким образом вот у них, как-то времени нету или они еще и очень дорого, м, их вот, как пос ставят его их услуги, да. Поэтому я вот думал, как вообще обратиться. Мне кажется, вот офла онлайн- такой вариант, мне кажется, очень хорошо подойдет ко мне, в принципе, потому что я не особо сил есть как-то видеться человеком вживую и вообще выходить из дома. Поэтому, мне кажется, очень подойдет ко мне, если я еще и могу сразу вот посмотреть, да, в социальных сетях, а, какие это люди, подойдут ли вообще ко мне. Поэтому, в принципе, да, хороший совет, спасибо тебе. О, возможно, у тебя есть какие-то другие еще советы, вообще, по там, не знаю, как мысли эти убрать или же, вообще, практические какие-то советы, да.
Мгм, мгм. Мгм. А, здесь конечно же разрыв- это всегда тяжело и, наверное, всё-таки 1 из хороших лекарей этой ситуации является время. Ну, понятно, что, как это, просто сидеть и ждать достаточно тяжело. Может по Э, да. Разным людям помогают разные вещи. Здесь, наверно, надо пробовать, но чаще всего помогает какое-то переключение. Ну, то есть, когда ты особенно тебе, тебе ж тяжело, наверное, в квартире, когда ты видишь всё, что напоминает тебе об этом человеке, можно попробовать, там ну, то есть как бы, занять свое время чем-то, что тя может увлечь. Там, это может быть какой-то спорт, если ты, там, раньше не занимался или занимался и бросил. Это может быть какое-то хобби, это даже может быть какие-то прогулки, ну, то есть любое увлечение, там, не знаю, даже видеоигры, то есть любое увлечение, которое позволит отвлечь твой мозг от вот этих вот, ну, может быть, где-то печальных и не очень приятных мыслей. И вот з Да. И здесь надо, наверно, просто пробовать, что сработает на те на тебя, потому что как бы для разных людей работают разные вещи. Кому-то помогают просто поесть мороженого по вечерам, а кому-то нужно очень-очень много времени, чтобы отойти от этого. Что ты думаешь н насчет таких вариантов?
Конечно, да. Очень, да. Определенно, да. О, вообще очень хорошо, потому что вот, у меня 2 недели назад у меня друг, а, приходил ко мне. В принципе это, вот, единственная, наверное, за долгое время вот такая встреча была, и он мне, вот, показывал какие-то, вот ну, спаррингом мы занимались. И вот, когда я, вот, именно спортом занимался, вот когда там буквально кулак к тебе летел или же там мы мы старались именно, там, некоторые трюки, э, из борьбы делать, я вообще не думал о расставании. Вот то, что вот расставание у меня это произошло. Да. Поэтому мне кажется, если я запишусь, наверное, на какой-то спорт или, вот, э, вернусь Ну, долгое время я, кстати, ещё и компьютерные игры играл, любил играть, а волейбол, мне, кстати, тоже, мне кажется, было бы интересно. Вот, вас Понемногу вот так выходить на улицу, скорее всего, мне очень даже поможет. И в принципе да, ты, конечно, а, правильно говоришь, что время очень м может вылечить меня. В принципе я могу, наверное, взять какую-то паузу от общения с именно общими друзьями, потому что это как-то сильно напоминает мне последнее время о ней, поэтому, наверное, тоже, вот
Мгм, мгм. <laughs> Конечно! М, мгм. М-да, это можно напоминать. Мгм.
Да, возможно даже, не знаю, подумаю, чтобы отпуск взять на хотя бы 2-3 недели, чтобы всё это сделать и вернуться в такое эффективное состояние. Ну, слушай, спасибо тебе, теперь у меня очень много каких-то решений, я попробую их теперь использовать. Спасибо.
Да, тебе тоже спасибо, и я желаю, чтобы у тебя всё было хорошо. Всего доброго.